हाँ देखिए, क्या होता है ना, कार्यालय के भी काम आजकल फ़ोन पे हो रहे हैं। कभी कॉल है, कभी व्हाट्सएप पे बातें हो रही हैं, कभी ईमेल्स जा रहे हैं फ़ोन से, ऐसा भी कभी-कभी हो जाता है। तो उसमें कार्यालय का भी स्क्रीन टाइम था। फिर उसके अलावा भी ना कि अ, कभी व्हाट्सएप चेक कर रही हूँ या कभी इंस्टाग्राम चेक कर रही हूँ, तो काफ़ी, काफ़ी घंटे तो इसी पे चले जाते थे। और आप सही कह रही हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन सा भी रहता था, ध्यान भी कमज़ोर होता था क्योंकि कभी इंस्टाग्राम पे कोई इट अ, नोटिफ़िकेशन आ गया, किसी मित्र का मैसेज आ गया, है ना? तो इनमें अ अ, समय पता ही नहीं चलता था, कब सारा समय निकल गया। और फिर मेरे को लगा कि, "नहीं, देखो ये मेरी आदतें बहुत बिगड़ रही हैं।" तो फिर दूसरा जो कदम मैंने लिया ना, देखिए एक तो मैंने अ, ऐप पे ना जो लिमिट्स होती हैं ना, वो लगाना शुरू कर दिया। अ, हर एक ऐप पे ना आप अपना समय निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ़ आधे घंटे का कर दिया मैंने। यूट्यूब पे भी सिर्फ़ आधे घंटे का कर दिया हाँ। और उसमें क्या होता है ना जैसे कि अगर इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी अ, समय की लिमिट लगा दो कि सिर्फ़ आधे घंटे इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही वो आधा घंटा खत्म होता है ना, वो खुद ही अपने आप वो ऐप बंद हो जाता है। बोलता है कि, "अब आपका समय समाप्त हो गया है।" ऐसे करके। तो ये इस चीज़ ने मुझे बहुत मदद की क्योंकि अ, <chuckles> क पर कभी-कभी लगता था, "क्यूँ? बस 5 मिनट और बस 5 मिनट और।" ये भी चीज़ लगती थी। पर कहीं न कहीं टाइम कम हुआ।
हाँ। जी। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। ओह! ऐसा भी हो सकता है आपके फ़ोन में? जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ। सही है। हुँ। <chuckles> हाँ। मतलब आपकी एकदम आदत बन चुकी थी कि हाँ, फ़ोन तो चलाना ही चलाना है। पर देखिए, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से उस चीज़ को मैनेज किया। पर ये बताइए कि अ, ऐसा भी हुआ क्या कि इस दौरान आपको बड़ी मुश्किलें आई हों और आपको ऐसा लगा हो कि, "नहीं, फ़ोन के बिना तो नहीं रह सकती।" और फिर वापस आप उसी ढर्रे पर लौट गई हों कि, "चलो, फिर से चलाते हैं फ़ोन, जितना हो रहा है।" तो वो भी अ, जैसे ये बदलाव आपने जो किया कि हाँ आपने अ, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने लिमिट लगा दी ऐप पर स या फिर जो भी आप साइट्स यूज़ करते हैं। तो जब ये बदलाव हो रहे थे, तो मुश्किलें तो ज़ाहिर सी बात है आपको बड़ी आई होंगी। पर कभी ऐसा हुआ है कि हाँ, आप बीच रास्ते में ही वापस लौट के फिर से फ़ोन चलाना आपने शुरू कर दिया हो? ऐसा हुआ है?
हाँ। हुँ। हाँ।